Tá bom. Mas deixa eu esclarecer, você quer um conselho ou você quer só desabafar?
Eu queria alguns conselhos para lidar melhor com essa situação.
Tá bom. Tá bom, tá bom.
Uhum. Bom, eh, eu e o meu parceiro, ao mesmo tempo que nós somos muito parecidos, nós somos muito diferentes. E nós temos valores e pensamentos muito parecidos, mas hábitos diferentes, não sei se faz sentido.
Aham. Entendi. Não, entendi perfeitamente.
Bom, hã meu marido é uma pessoa que sempre acordou cedo, uma pessoa muito disposta, eh, muito positiva, de bem com a vida, e eu já sou, hã, <chuckles> o contrário, eu sou um pouquinho ansiosa, um pouco procrastinadora, hã, eu acordo mais tarde, eu durmo mais tarde, então, por exemplo, quando ele fala para as pra mim, assim: "Amor, vamos acordar cedo amanhã, tipo assim, umas 8h e vamos na academia juntos?" E eu falo: "Não, vamos. Vamos sim, amor". E aí, quando chega no dia seguinte, às 8h30, quando ele
Aham. Aham. Aham. <chuckles>